طبعًا بقى من أكتر المشاكل اللي بقِت موجودة هي الأطفال اللي ما بقاش عندها خُلق إن هي تتعلّم حاجة أو بتزهَق بسرعة، فأنا عايز أعرَف منِك كده. إزاي ممكن إن إحنا نشجّع الأطفال إن هي تحِب إن هي تتعلّم؟
بُصّ، هي يعني الأطفال بطبيعتها أ أحلى حاجة عندها اللعب مش التعليم، يعني إن السِّن الصغيّر بيحبّوا يلعبوا أوي، ويحبّوا آآ الحاجات اللي فيها ألوان والكلام ده، فيعني إحنا لو حبي يعني حبّينا نعلِّمهم، و ويبقوا ف مستمتعين بال بالتجربة دي، لازم نربُط ال التعليم بحاجة بيحبّوها، يعني
إمم، حلو جدًا. إمم. جميل. إمم. ف فممكن نربُط التعليم باللعب زي ما أنتِ قُلتِ كده، لأن هو هي دي أكتر حاجة هُم بيحبّوها، ف فنحاول ندوّر على أسلوب كده نخلّي التعليم مرتبِط بال بال بالأسلوب ده. طَب أن إمم.
بالضبط. آه، آه. آه، بالضبط كده، يعني اتفضّل.
أ لأ، عايز أقول لِك أنتِ آآ يعني شُفتِ حاجة زي كده موجودة قبل كده أو حد بيطبّق أسلوب زي ده قبل كده؟
آه، يعني مثلًا لو الطفل مثلًا بيحب مثلًا الحيوانات، آآ، نقرا معاه القصص دي عن الحيوانات، ونخلّيها نرتبط بالتعلم، إن ده نع نعرّفه مثلًا إن ده مثلًا فيل، ده قُط، ده كده يعني. آآ، ن نحاول إن إحنا ن نربط مثلًا شكل الحيوان بال باسمه، فحتي الطفل هيتعلم. هنخلّيه إمم.
ماشي. إمم. جميل. حلو أوي. جميل أوي، ماشي. إمم، إمم، طَب مثلًا، آآ، الدور ده ممكن يبقى موجود أكتر في البيت، مثلًا، من الأهل، والّا المفروض ده دور المدرسة أو الحضانة اللي الطفل بيروحها؟
لأ، هو مثلًا المدرسة أو الحضانة ليهم دور، والبيت بقى ليه دور تاني خالص، إن هو بقى، يعني ما هو الطفل يا إمّا كده هيكره التعليم خالص من ضغط أهله، مثلًا، أو من طريقتهم في تعليمه أو كده، يا إمّا هيحب التعليم، ف فلازِم الأهل يكون عندهم كده، يعني، طولة بال، ونَظْرة كده، يعني ده الطفل بتاعهم، وعارفين هو بيحب إيه وبيكره إيه، فيقللوا الض الضغط، طبعًا، عليه، ويقللوا المقارنات، إن هُم يقارنوه بحد، و ويخلّوا بقى التعليم ده جزء من ال من ال من اللعب بتاعه كل يوم، يعني.
إمم. إمم. جميل. ماشي. إمم إمم. بالضبط. أكيد. إمم، إمم. حلو أوي، يعني إحنا كده مثلًا، أنتِ شرحتِ لي شوية دور ال ال الأسرة بتاعته في البيت، إن هُم طبعًا إيه يحتَوُوه، أو يتعاملوا معاه، يعني، من الجانب الإنساني، زي ما ما أنتِ قلتِ كده؟ آآ، المدرسة بقى أو الحضانة، ممكن يبقى دورها بقى إيه في ال في ال ف علشان طبعًا تشجّع على التعلُّم؟
آه. إمم. أيوه بالضبط. آآ ما هو يعني المدرسة أو الحضانة بقى عندهم هم أساليبهم المتعارف عليها. يعني وعندهم الأدوات ال ال ال يعني المنهج التعليمي اللي هم بي بيتعلموا كل طبعًا مدرسة أو كل حضانة عارفة هي بتعمل إيه، لإنها بتبقى جايبة متخصصين وجايبة ناس فعلًا عندهم، يعني خبرة بال بالتعليم والتعلم والكلام ده، لكن هو الدور الكبير أوي بيبقى على البيت وعلى الأسرة. لإن دايمًا الأم والأب ما بيبقاش عندهم التجربة الكافية لسه، إن هم ي إزاي يحبّبوا الطفل بتاعهم ده آآ في التعليم يعني. فبيبدأوا بقى يعملوا حاجات يحببوه فيها يعني.
ماشي. إمم إمم. أكيد. إمم. حلو. إمم، إمم. جميل أوي. طب أنتِ ات اتعاملتِ أصلًا قبل كده مع أطفال في السن ده يعني في المرحلة بتاعة التعليم الصغير خالص اللي هو لسه بينشأ وبيتكوّن دي؟ إمم.
أيوه طبعًا، آه طبعًا يعني أكيد طبعًا اتعلمت اتعاملت مع أولادي وهم صغيرين. وبرضه كنت باواجه برضه الحاجات دي واجهتها برضه وكنت باحاول أتغلب عليها. يعني مثلًا عندي ابني الصغير ما كانش بيحب الحساب خالص. يعني ما بيحبش خالص ال الرياضة والكلام ده والmath يعني والكلام ده. ف ف
جميل جدًا. امم. ماشي. جميل أوي. كنتِ إزاي بقى بتحاولي بقدر الإمكان إن أنتِ ت توصلي لدماغه أو ت تحببيه في ال في اللي هو
آه طبعًا. ح أحاول إن أنا أحببُه فيها، فكنت أقول له يالّا نذاكر مثلًا ال والmath ده يقول لي: "آآ أنا مش باحبه ده ممل ده" كل طفل وله برضه يعني خلّي بالك يعني. إمكانياته يعني آه في طفل تاني يعني مثلًا ابني التاني كان يحب الmath يحب ال ال الرياضة ويحب يعني مش كل الأطفال بيبقوا زي بعض يعني. فطبعًا يعني ف فأنا كنت باعمل له ساعات بقى يعني فيلم بقى علشان إيه يقعد يذاكر ال الحساب ده. يعني
إمم. إمم. طريقته. إمم. جميل. حلو أوي. آه. ف فبتقعدي تحكي له بقى وت ت تعمليها له أكنها قصة مثلًا أو
آه. آه ن أقول له مثلًا تعال نلعب بقى مع بعض كأننا إحنا ف بنشتري دلوقتي حاجات من المحل وكده، وأجيب حاجات كده مثلًا آآ علب كده قديمة واكتب عليها أرقام وكأننا بقى أنا إحنا بنبيع ونشتري مع بعض. وادّي له بقى إيه، يعني قال يعني أنا بادّي له بقى تَمَن الحاجات ديّة وهو يحسب لي، أقول له احسب لي ده ده بكام؟ أكتب له عليها الأرقام ده بكذا وده بكذا بحيث إن هم هو يجمعهم، على بعض يعني. ف فكان بيحب الموضوع ده أوي و ويبتدي بقى إن هو يحسب بقى بجد. علشان يعرف هو اشترى بكام.
جميل. إمم، إمم. حلو. إمم. أيوه. و واتعلق بقى واتعلق أصلًا بفكرة بقى ال الحساب دي يعني، بقت هو هو فعلًا يعني الش الشخص مثلًا أو الطفل لما بيشوف الحاجة على أرض الواقع، بيتخيلها زي مثلًا ما أنتِ قعدتِ كت كتبتِ له الأرقام على حاجات كده. هو قدر يتخيلها وقدر يفهمها ده بيساعدُه إن هو يفهم ال ال العلم بقى نفسه؟
آه. أيوه طبعًا. آه. آه طبعًا. آه التخيل طبعًا بالضبط كده التخيل مهم جدًا والتجربة بإيده كمان هي اللي بتخليه ي يعني يتعلّق أوي بالحكاية دي، وهو بيحس إن دي حاجة آآ، هو بيعملها هو، فيبقى عايز يعرفها. يعني آه. يعني أصل هو السر بقى ساعتها بقى مش بيبقى في المذاكرة ن نفسها لأ. إن، إست الطفل يحس إن هو بيتعلم حاجة آآ كإنها حقيقية أو ليها معنى يعني بالنسبة له. ف آه.
امم. جميل أوي. إمم. حلو. آه. ماشي، هو يحس إن هو ليه دور يعني يحس إن جميل. جميل أوي. طب أنتِ شايفة إن أي حد مؤهل إن هو يتعامل في الأطفال مع الأطفال يعني في المرحلة دي أو إن هو يدرس لهم، والّا لازم تبقى ناس متخصصة أوي. وناس عندها قدرة معينة يعني عشان تعرف تتعامل مع الأطفال في السن ده؟
أيوه ليه دور آه آه. آه بالضبط. لأ طبعًا لازم يبقى ناس متخصِّصة وليهم قُدرة و وقدْر من التعليم، التربويين يعني، يعني لازم يبقوا آآ تربويين مش أي حد يرُوح يشتغل يتعامل مع طفل أبدًا، مع الأطفال بالذات، بالذات لإن دول إحنا ب الحاجات اللي بنزرَعها فيهم يعني وهُم صغيّرين د دي هي دي اللي بتفضَل معاهم على طول، فمش مش هنزرَع ل في الطفل حاجة غلط، فلازم يكونوا اللي بيتعاملوا في الحضانات والمدارس والكلام ده مع الأطفال، لأ ناس متخصِّصين طبعًا وعارفين هُم بيعملوا إيه.
إمم. جميل أوي. إمم، إمم. حلو. أكيد، أكيد. إمم. حلو، طَب وحتى الأهل، يعني الأهل حتى لازم يبقى عندهم ال ال الطريقة دي؟ يعني وممكن يتعلّموها إزاي أو ممكن يعرَفوها منين؟
آه، أيوه، طبعًا. يقرُوا بقى ويضطّلِعوا بقى و ال اليوتيوب ما خلّاش، ما خلّاش أي حاجة إلّا وفيها ال ممكن الأهل يتعلّموا منها وڤيديوهات و وي ويشوفوا متخصِّصين عامله فيديوهات عن الكلام دوّة ويسمَعوها و لأ يعني الحاجات دي انتشرِت، انتشرِت أوي، إحنا يعني آآ كلنا اتعلّمنا بالطريقة دي، يعني اتعلّمنا إزاي نتعامل مع أولادنا يعني بالطريقة دي.
إمم. جميل أوي. إمم. جميل جدًا. حلو أوي. طََب أنتِ شايفة بقى إن أصلًا وجود الحاجات بقى اللي هو زي اليوتيوب وإن إن اللي موجود ده دلوقتي آآ سهل إن هو أي حد يتعلِّمه يعني لو دوّر عليه. ده خلّى أصلًا تربية الأطفال وإن إن أنتِ تعلِّمي طفل بقت أسهل والّا بالعكس هي بقت مُلهية أكتر؟
آه. إمم. آه. آه طبعًا. لأ، لأ طبعًا، هي خلِّت ت تربية الطفل بقت أسهل، لإن أي حد دلوقتي بتَكِّة آآ مفتاح كده يقدر يعرف هو هي آآ بيسأل على إيه ويعرف معلومات عنها ويعرف كل حاجة، غير برضه زمان أوي ما كانش فيه التكنولوجيا دي ما كانتش موجودة يعني ف فدلوقتي لأ، دلوقتي الحاجات دي شجَّعت جدًا وسهِّلت أوي، أوي إن الناس تتعلِّم، والناس تعرف يعني آآ تتعامل مع الأطفال إزاي وده مهم أوي الحقيقة يعني برضه. التكنولوجيا
إمم. جميل. إمم. أيوه، أيوه. إمم، إمم. حلو جدًا. جم طَب مثلًا قولي لي قولي لي يعني كده أ أسلوب معيّن آآ أنتِ عاصِرتيه أو أو كان موجود مثلًا شُفتيه مثلًا قُدّام عينِك كده بي حد بيطبَّقه وهو بيعلِّم طفل عجبِك جدًا وعجبِك فكرته وخلّاكِ بتقولي إحنا ليه ما بنعملش ده مع كل الأطفال اللي موجوده؟
إمم. آه. إمم. والله هو يعني في في يعني ساعات حاجات بتبقى مش حلوة يعني، يعني أسلوب الضغط أوي على الطفل يعني اللي هو الضرب بقى والكلام دوّة ده ما بيعجبنيش خالص، خالص ده مش مش بيجيّب نتيجة خالص، بالعكس.
ماشي. إمم، إمم، إمم. يعني أنتِ إمم شايفة إن الضرب في التعليم ده م ح شيء مش مش مسموح خالص.
لأ طبعًا، الضغط ده يعني لمّا بيزيّد الطفل بيهرَب من ال من التعليم خالص، مش بيتشجّع أبدًا آآ لأ، بي آه، إنما ال ال آآ أسلوب بقى المكافأة بقى وأسلوب ال إنَّك تحبب الطفل عن طريق إنَّك تكافئه آآ، دي برضه من الأساليب الجميلة أوي إنَّك تعلّم الطفل حاجة أنت عايز تعلّمها له يعني.
إمم. أيوه. جميل. إمم، إمم. جميل. هو فعلًا الطفل ممكن يحب أو يكره شيء بسبب الأسلوب اللي اتعلّمها بيه؟
إمم. آه طبعًا، طبعًا. جدًا، جدًا، جدًا، دي ما أنا قُلت لَك الطفل وهو صغير آآ كُل حاجة بيقابلها هو بتأثّر فيه جدًا، أي تعامل بيتعامل بيه بيأثّر فيه جدًا، جدًا. ف فلازم الكو أي حد ياخد باله إن هو وهو بيع بيعامل طفل يبقى واخد باله هو بيعامله إزاي، آه.
إمم. أيوه. جميل. حلو أوي. طَب بالنسبة ل بقى يعني دايمًا مؤخرًا بقى طبعًا مع انتشار الInternet والYouTube والSocail media والحاجات دي والتكنولوجيا يعني عامةً لقينا بقى إن في تطبيقات مثلًا ب الناس بتستخدمها علشان تعلّم الأطفال مثلًا حاجة معيّنة، زي الرياضة زي الإنجليزي أ أ الحاجات البسيطة دي، فأنتِ شايفة إن دي حاجة أحسن، والّا الأحسن الطرق التقليدية اللي إحنا كنّا بنستخدمها زمان في تعليم الأطفال؟
إمم. آه. إمم. آه. لأ طبعًا ال الحديثة الحاجات الحديثة دي طبعًا أحسن بكتير طبعًا، لأ، بتوسّع مدارك الطفل وبتعلّمه صح و وبتشد انتباهه كمان بتجذبه ج جدًا إن هو يبقى عنده كده ال الرغبة والشغف إن هو يتعلّم، آآ أكتر يعني، أكتر طبعًا من الحاجات القديمة التقليدية طبعًا ما كانتش مش زي دلوقتي خالص، وبعدين الأطفال حت إمم.
إمم. جميل. إمم، إمم. حلو أوي. إمم. ويمكن بالذات ب بالذات بقى بيركّزوا كمان في إن هي تكون مثلًا آآ فيها الحاجات اللي بيحبها الطفل أو بتشد انتباهه يعني زي الألعاب زي ما أنتِ قُلتِ، آآ أو حاجات زي كده.
أيوه. تمام. والألوان والكلام ده كلّه بيشد انتباه الطفل جدًا، جدًا، والتطبيقات كلّها تقريبًا معمولة بنفْس الأسلوب ده دلوقتي، إن هي يعني ب ألوان ملفتة بقى للطفل يعني و آه وتشجّعه يعني على إنه ي يتعلّم من خلالها يعني.
إمم. بالضبط. جميل جدًا. حلو أوي. طيب مثلًا بقى لو مثلًا آآ أب وأم كده دلوقتي ربنا رزقهم بطفل يعني، ف ف أنتِ تنصحيهُم مثلًا بإيه؟ إن اتعاملوا في البيت بالطريقة دي، ولمّا تروحوا مثلًا حضانة أو تودوا الطفل ده مدرسة، يكون المدرسة دي بتوفّر له الحاجات اللي موجودة دي، إيه بقى الحاجات اللي هو المفروض تكون متوفّرّة له في البيت وفي المدرسة؟
أيوه. آه. آآ والله في ال في البيت يعني اللي هي ا يعني يبدؤوا بال بال بالتطبيقات دي، اللي هي ال ع اللي على الSocial media و وي وي ويحاولوا يعلّموا الطفل برضه من خلالها عشان يبقى كده يوسّع مداركه يعني ويبقى حاسس إن هو مخّه يعني بيستوعب الكلام ده، قبل ما يروح الحضانة، آآ في الحضانة بقى هو م هُم هيقدروا يتعاملوا معاه وهو لمّا هيروح الحضانة أي بيبقى في اختبارات كده أولية يعني كده، بتبيّن الطفل ده فعلًا عنده ذكاء كده يعني فطري والّا لأ، يعني آه بيحاولوا يسألوه على حاجات ده آآ يعني الحاجات اللي هي اللي اتعلّمها في البيت هتساعد كتير جدًا، جدًا إن الطفل ده يتقِبل في الحضانة.
إمم. ماشي. حلو جدًا. جميل، إمم، ماشي. إمم، إمم. جميل، آه. إمم. حلو جدًا، هو أصلًا وجوده وسط مجتمع تاني من الأطفال، ده بيشجّعه إن هو يتعلّم أسرع؟
إمم. آه طبعًا أكيد، بدليل إن الطفل ال اللي بيبقى وحيد في البيت بيبقى آآ مداركه محدودة شوية، أو إدراكه محدود شوية عن الطفل بيبقى معاه إخوات تانيين، أكبّر منّه مثلًا فالطفل اللي معاه إخوات تانيين أكبر منّه بيبقى لأ بالعكس بيبقى ذكي أكتر، وبيبقى ما وبيبقى يعني جريء أكتر، لكن الطفل اللي بيبقى لسّه يعني لوحده، بيبقى برضه لسّه مش أوي يعني، بيعتمد بقى على مامته وباباه أوي، في ال
إمم. جميل، إمم. إمم. جميل. إمم. حلو أوي. إمم، و وفي الحضانة بقى وجود أطفال كمان معاه برضه ممكن يساعدوه إن هو ي يتعلّم أكتر؟
آه، آه، طبعًا، طبعًا لإن أيوه طبعًا يتعلّم أكتر، وبيبقى في تنافس بقى بينهم، وبيبقى في ال المدرسين بقى بيتعلّموا ب بيتعاملوا معاهم بأسلوب بقى ال إن هُم يكافئوهم وحاجات كده يعني فبي آه بيشجّعوا الأطفال أوي، بيبقى ليهم أسلوبهم بقى هُم اللي بي اللي بيعملوه مع الأطفال إن هُم تربويين فعارفين يتعاملوا معاهم إزاي، ف فالطفل لمّا بيبقى في وسط مجموعة أطفال، بيبقى حتّى يعني مُبسوط كمان، آآ، في أطفال بي بيلعب معاهم وبيتعلّم معاهم، بتبقى حاجة حلوة يعني.
إمم. جميل. إمم، إمم. أكيد طبعًا. إمم. حلو. حلو جدًا. جميل جدًا، أنا حقيقي باشكرِك على كلّ المعلومات دي يعني خِبرة جميلة جدًا في تربية الأطفال، و و وإزاي نخلّي الطفل قادر إن هو يتعلّم، مش بس كمان قادر إن هو يتعلّم، هو حابب إن هو يتعلّم، فأنا باشكرِك جدًا يعني على كلّ الكلام ده.
آه، دي مهمّة. آآ العفو على إيه؟ والله أنا كمان باشكرَك جدًا.
مع السلامة.
آه.